Hm, okay, interessant. Und, ähm, wenn ihr euch dann, sage ich mal, 'n bisschen beide mit 2 verschiedenen Gedankengängen, sage ich mal, da rantraut, ähm, was genau ist denn, sage ich mal, jetzt eure Intention, was ihr verbessern wollt? Wollt ihr mehr Kontrolle, mehr Ordnung oder wollt ihr schon, sage ich mal, etwas minimieren und maximieren? Also, was genau ist euer Jahresvorsatz?
Ja, zu allem. <laughs> Also, einmal also, wir haben auf jeden Fall eigentlich, was du angesprochen hast, du hast es schon sehr gut getroffen. Also, ich glaube der das Ziel ist, ähm, einmal alles so 'n bisschen mehr glattzuziehen, dass wir halt sehen, okay, jetzt wir verfolgen es auch schon so 'n bisschen länger. Äh, wir haben uns halt ganz am Anfang, nur das so ja, blauäugig haben wir gesagt: „Ja, mehr als 500 € im Monat brauchen wir nicht.“ Und dann kommt ständig halt irgendwas dazu. Und der Plan ist so also, der Wunsch ist so 'n bisschen dieses, okay, man guckt jetzt, was has haben die letzten 12 Monate wirklich gekostet? Was waren außerordentliche Kosten? Was ist halt wirklich fix, ne? Was ist dazugekommen? Und dass diese Planbarkeit bei uns vor allem privat besser ist, ne? Dass wir halt auch selber wissen, okay, wenn irgendwie mal der Monat schwach ist, wie viel müssen wir halt jeden Monat selber reinbuttern, damit das immer noch weiterläuft? Und vor allem auch so 'n bisschen dieses, ähm, grade beim ja, in der Gründerwelt hast du häufig nicht immer nur diese einzelnen also nicht nur Subscription jeden Monat, sondern, äh, kommen ja auch mal irgendwie außerordentliche Kosten alle 3 Monate zu. Und dass wir da so 'n bisschen mehr kontrollieren können, okay, wie viel von dem Cashflow können wir vielleicht noch für Facebook-Ads oder allgemein für Marketing nutzen? Wie viel müssen wir halt zurücklegen, um dann außerordentliche Sachen beizubehalten? Und, ja, also dieser Mix aus einmal den die Übersicht, also wenn ich's sch in einem Satz sagen müsste, einmal die Übersicht richtig gut reinholen, um dann halt langfristig besser planen zu können, wie viel wir für was brauchen.
Genau, der Punkt, den du angesprochen hast, das langfristige Planen. Was ist denn für euch zum Beispiel langfristig planen? Ist das so 'n quartalsweise Planung? Ist das irgendwie 6 Monate Planung, ähm, oder sogar vielleicht, äh, für das nächste Jahrzehnt?